Betul sekali, setuju banget. Harus dicari solusinya kalo enggak nanti. Kalo nggak diobrolin nanti lama-lama dipendam, terus pas lagi ada konflik selanjutnya malah dibawa-bawa atau diungkit-ungkit lagi masalahnya ya. Heeh, waduh.
Mhm mhm. Mhm. Wah. Iya, Mbak, benar. Jadi meledak semuanya kan keluar semua <chuckles> jadi berbahaya. <chuckles>
<chuckles> Jadi rame ya. Waduh, iya sih iya, heeh, iya benar. Heeh, dan
Heeh heeh, benar ya. Aku karakter yang kayak gitu sih, yang kayak agak susah untuk mengungkapkan perasaan dulu kan. Jadi kan kayak biasanya dari sisi pasangan aku dulu yang mulai duluan gitu. Mmm. Iya.
Oh, heeh. Iya. Oh, gitu ya, wah, oke oke. Berarti kita kebalikan ya Kak eee, ya Mbak, soalnya soal oh, heeh, soalnya kalau saya, heeh, kayaknya kalau misalnya mengungkapkan perasaan gitu kayaknya langsung diomongin, kalau enggak nanti malah jadi, eee, tambah, apa ya, jadi tidak enak hati rasanya kalau misalnya seperti itu. Heeh, karena kan memang sama pasangan ya, sama pasangan kan harus ada komunikasi tuh, nanti kalau misalnya sulit ngomong, sulit mengungkapkan perasaan kan saya dulu pernah seperti itu tuh, sulit mengungkapkan perasaan heeh, tapi sama pasangan yang dululah ya istilahnya, sama mantan sama mantan. Nah, jadinya heeh, jadinya malah, eee, apa, mereka gak tahu apa yang kita rasakan dan kita juga gak tahu apa yang mereka rasakan, jadi ya sama-sama diem dan akhirnya gak ada kejelasan dari heeh, dari masalah tersebut, gitu sih, Mbak. Mhm. Nah
Oh, kebalik ya? Iya. Eh, heeh. Tambah panjang ya. Oke oke, sip. Iya. Iya, bener bener bener. Heeh, terus? Iya iya iya iya. Iya, bener bener Bener bener. Iya iya iya. Enggak selesai, oke. Mhm mhm. Bener bener, iya iya. Maka dari itulah sekarang jadinya jadi mantan ya karena gak selesai. <laughs> Waduh.
<laughs> Bener bener dan nah kalo gitu Mbaknya sendiri, eee, ada kayak pengalaman eh, enggak deng eee, iya ada pengalaman gak sih seperti itu? Eee, misalnya kalo ada lagi ada cekcok atau masalah itu, eee, langsung diomong eh, apa, langusung menenangkan diri itu kayak gimana tuh, Mbak?
Mmm? Iya iya? Mmm, iya?